そう、それで多分、なんか、先人の言葉というか、その歳になってみないととか、その状況になってみないとわからないことってあると思うので、やっぱり私をね、育ててくれた母がそうふに言うっていうことは、ほんとに多分私がその状況になったら、同じことをきっと思うんだろうなと思って、うーん。
うーん。 そん、みてる。 そうですよね。 うーん。 うーん。 うーん。うーん。
なので、今はちょっとその同窓会をまだちょっとね、ドキドキ感もありますけど、そういう風にしてます。
うん。<laughs> あっ、ああ、ま、でも、やっぱりそれだけ、あの、同じようなメッセージが同じ時期に来たっていうことは多分、そういうことなんでしょうね。うーん。ま、ちなみに、じゃあ、今回は同窓会ですけど、今後ね、またそういう何か全然違うようなことがあって、ちょっと気乗りしないなっていうことがあっても、やっぱりお母様のその言葉とか、その他の方から聞いた同じようなシンクロしたメッセージに従って、やっぱり会うように、なんか、出ていくようにはしようかなって思われました？今回。
うーん。 うん。 うーん。 うん。 うん。 うん。 はい。 あ、思います。多分もう、そういう年齢なんだろうなと思って。うーん。らぶいうん、そう、で、行ってみて、ま、つまんなかったら、それはそれで仕方がないなって思うので。やって後悔、うん、やらないで後悔するより、やって後悔する方がいいかなって思いました。
ああ。 うーん、今がチャンスみたいな。 うん。 確かに。うん。確かに。うん。 あ。 ほほんとそうですね。それは、ほんとそうだと思います。うーん、なんか、今日は、ちょっと深い話を、あの、共有していただいてはい。
うーん。 あ、とんでもないです。私も聞いてありが聞いていただいて、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。
ありがとうございました。はい。

うーん、でも、なんか、くそのタイミング的にも、しかも3人の人から全然違う、ね、全くその関係のない、え、お母様に別に、ね、関係のないところの人たちからそういうことを言われると
メニュー はい。 そうなんです。 あ、はい。
で、しかも、いきちょっと気遅れしてて、なんかも一つ気乗りしなかった同窓会にね
そうなんです。 ええええ。
うーん。それ、う
で、やっぱりなんか同窓会に参加するってちょっとハードル高い時ってあるじゃないですか。
あ、分かります。うん。なんかね、ちょっとうんうん。
うん。いろんなつた 例えばその自分の状況とかでも、なんかちょっと自分が参加したくない状況の時とか、なんかありますよね、体調とかいろいろ家庭のこととか。でもうん、でもまあ、そういうのを置いても、まあ、今、私は今まあまあ落ち着いているので。うれだったら3人に言われたから行ってみようかなと思って
はい。 分かります。うん。 ありますね。ん、ですよね。うーん。 うん、う はい。 うん。 あ、うんうんうん。
あの、こないだ洋服を買いに行きました。<laughs>
<laughs> あ、行くためにね。うんうんうんうんうん、はいはい。
行くために。あ、洋服ないと思って。
え、そうだ、だ「何着て行こう？」ってなった時に「ないわ」ってなって、じゃあちょっと買いに行って、やっぱ一応ね、やっぱり、いえ、同窓会だから準備していかないとっていう気はしますよね。うーん。
それ、そうなんです。 そうです、うそうですね。で、まあ、でもそうすると、まあ、ちょっとあの、洋服を買いに行ったりとか、じゃあちょっとスキンケア頑張ってみようとか、なんかいい変化も少しちょっとダイダイエット頑張ってみようとか
ん、はい。 <laughs> あ。 うーん。やっぱりなんかこう、普段会わない人に会うってなると、やっぱそれなりの準備って必要になりますからね、やっぱり。うん。
なんか。 はい。 そうですね、いい意味のなんかスイッチが入って
あ、うーん。
うん、だからその背伸びをする必要はないんですけど、まあ、最低限小綺麗にしていこうというか、うん、だからそういううん。
はい。 あ、うーん、なんかそれで目標ができたというか、ね。うーん。あ、でもそのシンクロってなんか意味深いですよね。
あ、そうなんです。はい。 うん。 そうですね。だから、まあ、ほんとに母の言葉は確かに、もうそうふにあて、歩けなくなってしまうと、ほんとに会いたいんだろうなと思ってあお会わしてもああげたいんですけど、まあ、お友達ももう来れないので、もうどうすることも、うーん、できないから。
うんうん。 うーん。 うーん。 はい。 うーん。 そうですよね。だから、どっちもどっちで、あの、同じような状況だから、なかなかやっぱり難しいですよね、ほんと。あの、ほんとにおっしゃったようになんか、もう今それがかなわないからこその言葉で
うん。 うん。ん。 そうなんです。

話、なん何の話すればいいのかなとか。うーん、なんか、なんなプライベート、どどこまで、その踏み踏み込んだ質問していいのかなとか、ちょっと色々考えてしまって。
<chuckles> 確かに。 うーん。 何処も普通そうですよね。 うーん。 ですね。うん、やっぱり長く会ってないだけに、うん。
でも、そういあ、そうなんです。で、もう全然状況も分からないし
はい。
あの、例えば、結婚してるのかししてしないのかとか、こんがだ子供でがいるのかとか、いらないいないのかとか、ま、ちょっと離婚しちゃったの
うん、うん。 あ うーん。 もう、そういう事も全然分からない。うーん。
あ、全然わ全然分かんないんですよ。
で、なんかもう、それこそ初対面の人って言っても、おかしくないぐらいの、なんか感じですよね。うん。あまりにも状況が変わり過ぎて。
そうなんです。 でも、そし そうなんですよ。そしたら、ま、幹事の子から連絡が来て、その子は男性の方だったんですけど、その方とも、私連絡するの、なんか、もう本当凄い20年振りとかで、なんか突然連絡が来て、あ、もうやります、みたいな感じで。
うん。 はい。 はい。 わ、うん。 はい。 うーん。はい。
でも、そしたら、その人の、そのラインにも、あの
はい。
やりたい時に、やる事をやるっていうのが、あの、大事にしています。そういう風に生きていきたいと思います、みたいな事を書いてあって
うん。 ああ。 うーん、なんか、お母様の言葉とラップアッなんか、ね、うん。
それが母 とう。 あの なんて、シンクロして、オーバーラップして
オーバーラップするますよね。ですよね。うーん。
で、で、もう一人私、その子は仲良くしてる人がいるんですけど
はい。
その子は、あの、お父様が亡くなって